พอดีช่วงนี้อะค่ะ เหมือนรู้สึกว่า เราเนี่ยเหมือนจะรู้สึกกลัวความล้มเหลวแบบ
อืม
แบบว่าเหมือนเวลาจะทำ อะไรอย่างเงี้ย เราก็จะเหมือนกังวลน่ะค่ะ แบบไม่กล้าเริ่มเลย
ค่ะ อืม ฟังแล้วนะคะ ก็คือคุณมีน้ำเสียงที่กังวลจริง ๆ อะค่ะ งั้นขอถามนิดหนึ่งนะคะว่า เรื่องที่กลัวแบบล้มเหลวอะค่ะ เป็นเรื่องงาน หรือเรื่องครอบครัว หรือเรื่องเงินน่ะคะ?
อืม อืม มันจะเหมือนกับว่าเป็นลักษณะของในเรื่อง เอ่อ เหมือนการตัดสินใจแบบโดยทั่ว ๆ ไปอะค่ะ ไม่ได้แบบว่าเป็นหัวข้อเป็นพิเศษ จะเป็น ค่ะ อารมณ์จะคล้าย ๆ เหมือนกับว่าแบบหลาย ๆ เรื่องเลย เป็นแบบว่าเราไม่กล้าแม้แต่ว่าจะ จะเริ่มทำ ประมาณนี้อะค่ะ เพราะว่าเราเหมือนแบบ เออ เราก็มีอารมณ์เหมือนแบบว่า เออ ถ้าทำแล้วมันล้มเหลว อย่างเงี้ย เราไม่ทำเลยดีกว่าไหม เราเหมือนกลัวอะค่ะ ใช่ ประมาณนั้น
อา ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อ๋อ ฟังแล้วก็ พอจะเดาออกนิดหนึ่งนะคะว่า สิ่งที่คุณกลัวค่ะ ก็คืออยู่ในใจลึก ๆ อะเนาะ ว่าแบบว่ากลัวไปเสียทุกเรื่องเลย งั้นเอาอย่างงี้ไหมคะว่า แนะนำว่า แบบว่าให้แยกทีละเรื่องอะค่ะ อย่างเช่น "แบบเรื่องงาน เรื่องครอบครัว หรือเรื่องการเงิน" แยกเป็นสัดส่วนน่ะค่ะ อย่างเงี้ย อยากถามอะไรเพิ่มไหมอะคะ?
อืม อืม อืม ถ้างั้นก็อาจจะเป็น เรื่องเหมือนกับ อาจจะเป็นการทำงานมั้งคะ แบบว่า
อืม
อืม เหมือนเรายังไม่แน่ใจว่า เราอยากจะไปทำอะไรกันแน่? เพราะว่ามันเหมือนเป็นช่วงที่แบบว่าใกล้จะจบ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แบบเพือ เหมือนกำลังจะเรียนจบ อะ ก็เลยไม่รู้ว่า จะไปทำอะไรยังไงดี? คือเหมือน เรายังมีเวลาคิดอยู่ก็จริง แต่ว่าเราก็ยังไม่รู้ว่า เราอะอยากจะทำอะไรกันแน่? เหมือนสาย ที่เรียนมาเราก็ไม่ได้รู้สึกว่า เราเก่งจนแบบว่าไปทำงานได้
ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ
ประมาณนั้น
อ๋อ ถ้าอย่างงั้นนะคะ ขอถามลงไปอีกนิดหนึ่งอะค่ะว่า การที่คุณกลัวการล้มเหลวเรื่องงานเนี่ย คุณเคยทำงาน หรือมีประสบการณ์มาก่อนไหมคะ?
อืม เคยค่ะ เคยแบบว่าทำพาร์ตไทม์ แต่ว่าก็ไม่ได้แบบนานมาก แบบว่าเคยทำประมาณ ปี 1 แล้วก็เลิกทำไป ประมาณนี้อะค่ะ ต ใช่
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อา งั้นขอถามอีก เพิ่มอีก นิด หนึ่งนะคะว่า อะไร อะค่ะ เป็นสิ่งที่คุณที่แบบว่า ในใจที่คุณกลัวเรื่องนี้อะค่ะ?
ค่ะ เหมือนเรารู้สึกว่า เรามิ พอเราไม่ค่อยได้ทำงาน ใช่ไหมคะ เหมือนกับว่าเราเคยทำพาร์ตไทม์ก็จริง แต่ว่าเรารู้สึกว่า ประสบการณ์เรามันก็ไม่ได้เยอะ ขนาดนั้น แล้วเราก็ เลยรู้สึกว่า การที่เราจะไปเหมือนกับว่า พาร์ตไทม์ อีกอย่างคือพาร์ตไทม์กับการไปทำงานจริง ๆ อะค่ะ มันก็เป็นเหมือนเป็นคนละเรื่องกันเนาะ เหมือน อืม ความรับผิดชอบมันก็จะเหมือนหนักมากขึ้น ด้วยความที่พอเราจบแล้วอะ เราก็จะเหมือนไม่ได้เป็นนักศึกษา มันก็จะเป็นคนทำงาน มันก็จะมีเหมือนความกดดันมากขึ้น แล้วเวลาที่ เหมือนกับว่า ที่เราบอกว่า เรากลัว เราล้มเหลว ก็คือ อย่างเช่น แบบ สมมติถ้าเราไปสมัครงาน อย่างเงี้ย แล้วเรา หรือต่อให้เราได้เข้าไป เราก็ไม่รู้ว่า โอเค พอเราได้ไปทำจริง ๆ แล้วเราจะทำได้หรือเปล่า? เหมือนกับว่า มันคิดเยอะไปก่อน อย่างเงี้ยอะค่ะ กลัวว่าเราจะทำได้ไหม? อะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ อืม ค่ะ อะฮะ ค่ะ อือฮึ ว่า อา ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ฟังแล้วเข้าใจเลยนะคะว่า สิ่ง ที่คุณกลัว ก็คือคุณยังไม่กล้าเริ่มที่จะทำอะไรใหม่ ๆ อะเนาะ เพราะว่ากลัวว่ามันอาจจะไม่ถนัด หรือว่าอาจจะว่าทำไปแล้วเราไม่รู้รายละเอียด เอาอย่างงี้ดีไหมคะ อ่า เราลืมความกลัวไปไว้สักนิดหนึ่งก่อนเนาะ แล้วทีเนี้ยเราค่อย ๆ มาเริ่ม ดูอะค่ะว่า อ่า 1 การที่เราเริ่มไปสมัครงานน่ะค่ะ เราไม่ผิดเลยนะคะ ถ้าเราเข้าไปทำแล้วเราจะไม่รู้ หรือว่ารู้รายละเอียดทั้งหมดของงานน่ะค่ะ เพราะว่าให้คิดในใจลึก ๆ อะค่ะ คือเราเป็นคนใหม่ เรายังไม่เคยทำ เพราะฉะนั้นการที่ได้ลองทำอะไรใหม่ ๆ อะค่ะ มันอาจจะค้นพบมากขึ้นก็ได้นะคะว่า คุณอาจจะชอบสิ่งนั้น เพราะฉะนั้น แนะนำว่าให้ลืมความกลัวไว้นิดหนึ่ง แล้วก็ลองกล้าเปิดใจที่จะลองสิ่งใหม่ ๆ ขึ้นน่ะค่ะ แล้วนอกจากนี้อะค่ะ เรื่องการงานคุณมีเรื่องกังวลที่ว่า กลัวความล้มเหลวเรื่องอื่นอีกไหมอะคะ?
อืม ใช่ค่ะ ใช่ อืม ค่ะ อือฮึ อืม ก็ไม่ ไม่เชิงว่ามี เหมือนกับว่า หลัก ๆ มันก็คือเหมือนเป็น เหมือนเรากลัวไปก่อนน่ะค่ะ แบบว่าเราก็เลยไม่รู้ว่า ถ้าเราผ่านจุดที่เราไม่กลัวไปแล้วมันจะยังมีอย่างอื่นอีกไหม? เพราะว่าเหมือนหลัก ๆ ก็คือที่รู้สึกว่ากังวลอะค่ะ ก็คือเหมือนเรากังวลเรื่องแบบตั้งแต่ก่อนจะเริ่มเลยด้วยซ้ำว่า เออ ถ้าเราทำไปแล้วมันจะ มันจะเกิดอะไรขึ้น? มันจะเป็นยังไง? แล้วถ้าเราทำไม่ได้ ประมาณนี้อะค่ะ มันจะเหมือนมีความคิดไปก่อน หลัก ๆ มันก็จะเป็นเหมือน เป็นประมาณนี้มากกว่า
อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ อ๋อ อา เข้าใจคำถามแล้วค่ะ ทีนี้นะคะเป็นเรื่องปกติมาก ๆ เลยค่ะ ที่คนน่ะ ม ยังไม่เริ่มลงมือทำอะไรแล้วจะเริ่มกลัว อันนี้คุณไม่ต้องโทษตัวเองนะคะ ก็คือหลาย ๆ คน เขาก็เป็นแบบนี้อะค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะ การที่จะทำให้คุณมั่นใจมากขึ้นน่ะค่ะ คุณอาจจะหาข้อมูลของสิ่งที่คุณสนใจและกำลังจะทำอะค่ะ อาจ จะเริ่มหาข้อมูลเยอะดูก่อน เพราะว่าจะได้เห็นน่ะค่ะว่า การทำเรื่องนั้นน่ะ เราอะจะต้องทำอะไรบ้าง? เราจะได้มีความมั่นใจขึ้นนิดหนึ่ง มันอาจจะเสริมความมั่นใจคุณตรงเนี้ย ให้เริ่มกล้าลงมือทำในเรื่องสิ่งอื่น ๆ นะคะ แบบนี้ พอจะช่วยได้ไหมอะคะ?
อืม อืม อืม อืม ก็คิดว่าดีนะคะ เพราะว่าเหมือนหลาย ๆ ครั้ง ที่เรากลัว มันก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะ บางเรื่องเราก็อาจจะเตรียมตัวยังไม่ได้พร้อมขนาดนั้น มันก็มีเหมือนกัน แต่ แต่ถ้า ถ้าสมมุติว่า ในกรณีที่เราแบบว่าเตรียมตัวแบบดีในระดับ หนึ่งแล้ว แต่เยา เราก็ยังกลัวอะค่ะ ถ้าแบบนี้มีแนะนำ ไหมคะว่า แบบเราจะทำยังไงให้เราเหมือนคิดน้อยลงบ้างก็ ยังดี? อย่างเงี้ย ทั้ง ๆ ที่เราก็แบบ เออ ก็เตรียมตัวไปแล้วนะ แต่ก็ยังแบบรู้สึกเหมือนกลัวตัวเองจะทำไม่ได้อยู่ ตลอดเลย อย่างเงี้ยอะค่ะ
อา ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อา ฟังดูแล้วเนี่ย คุณก็แอบมีความหวังที่จะเตรียมตัวไปก่อนอะเนาะ อันนี้คุณเก่งมากเลย นะคะ ที่แบบว่าเริ่มหาข้อมูลน่ะค่ะ ทีนี้อะค่ะ ถ้าเรากลัวตรงนี้ ทั้ง ๆ ที่เรามีข้อมูลมากแล้วอะ เอาอย่างงี้ดีไหมคะ? ถ้าเป็นในกรณีที่เราอาจจะต้องลงมือปฏิบัติจริงอะค่ะ อ่า อาจจะ เช่นแบบว่า ทักษะในเรื่องการพูด ถ้าเราเตรียมตัวมาดีแล้ว อันนี้ยกตัวอย่างนะคะ เราอะค่ะอาจจะซ้อมพูดหน้ากระจก อย่างเงี้ยค่ะ พูดให้มั่นใจขึ้นเรื่อย ๆ แล้วเราก็จะได้รู้อะค่ะว่า จุด ไอ้จุดบกพร่องของเราอะคืออะไร เราจะได้นำมาปรับปรุงค่ะ อันนี้เป็นเรื่องยกตัวอย่างนะคะ คุณน่ะค่ะ สามารถนำ เรื่องพวกเนี้ย เอาไปประยุกต์ใช้ในเรื่องที่คุณกำลังทำได้นะคะ แบบนี้พอจะช่วยได้ไหมอะคะ?
อือ อืม อืม ค่ะ ค่ะ อือฮึ อือฮึ ค่ะ อืม มันก็ดีนะคะ เพราะว่ามันก็ ถ้าสมมติว่าเราเตรียมตัว หรือว่าหาข้อมูลไปก่อนเงี้ย มันก็เหมือนกับ อย่างน้อยเราอาจจะตื่นเต้นน้อยลง เพราะว่า เออ อย่างน้อยเราก็ทำเต็มที่แล้ว อืม ก็ช่วยได้นะคะ แบบตื่นเต้นน้อยลง อย่างงี้ ก็เหมือนกล้าไปเผชิญกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นมากขึ้นเนาะ ทั้ง ๆ ที่เราก็ไม่รู้หรอกว่า มันเป็นยังไง? อืม
ค่ะ อืม ค่ะ อา ใช่ ค่ะ ค่ะ แล้ว ก็ในเรื่องของจิตใจอะค่ะ อยากให้มองแบบนี้นะคะว่า แนะนำว่า การที่เราจะล้มเหลวสักครั้งอะค่ะ มันไม่ใช่เรื่องผิดเลยนะคะ ความที่เราล้มเหลว แล้ว เราเอาตรงนั้นน่ะค่ะ มาเป็นประสบการณ์น่ะค่ะ แล้วเป็นบทเรียน ให้เราในอนาคตอะ อ่า แทนที่เราจะ ตำหนิตัวเอง ใช่ไหมคะ แล้วมองให้มันเป็นบทเรียนเนี่ย มันอาจจะช่วยผลักดันคุณให้ลดความ กลัวลง แล้วก็เริ่มกล้าทำสิ่งใหม่ ๆ นะคะ
อืม อืม ค่ะ อืม ก็ดีนะคะ แต่ก็ยังแอบ ถ้า ถ้าสมมติว่ายังรู้สึกว่า เรา เหมือนลึก ๆ แล้วเรายัง อ่า สมมติว่าเราเกิดล้มเหลวขึ้นมาจริง ๆ อย่างงี้ เราจะ ควรจะรับมือยังไงดีเหรอคะ? ทั้ง ๆ ที่ โอเค เราเตรียมทุกอย่างไปดีมากเลย แต่ว่าสุดท้ายแล้วเรา ก็เหมือนรู้สึกว่า "ตัวเองอะล้มเหลว" แล้วอาจจะทำให้เราเหมือนเริ่มไม่อยากทำอะไรอีกแล้ว แบบทำไปฉันก็รู้สึกล้มเหลวทุกทีเลย อย่างเงี้ยอะค่ะ
อืม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ อา พอจะเข้าใจคำถามเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะ อยากให้คิดว่าเราอะค่ะ เราเป็นมนุษย์เนาะ เราเป็นคน เพราะฉะนั้นคนกับมนุษย์เนี่ยค่ะ มันมีข้อผิดพลาดกันได้อยู่แล้วอะค่ะ มันเป็นเรื่องปกติของโลก นี้เลยนะคะ เราอะค่ะ อย่าเอาบทเรียนที่เราล้มเหลวน่ะมากดทับ หรือว่าทำแบบคิดมากกับตัวเอง หรือด้อยค่าตัวเองนะคะ เพราะสิ่งนี้อะค่ะ ให้จำไว้เสมออย่างที่พูดเมื่อกี้อะว่า มนุษย์ทุกคนน่ะค่ะผิดพลาดกันได้ มันอยู่ที่ว่าความผิดพลาดตรงนั้นน่ะค่ะ เราจะมองเป็นบทเรียนไหม? ถ้าเรามองเป็นบทเรียนแล้วก็ ถ มองว่ามันเป็นประสบการณ์น่ะ เราจะช่วยดึงตัวเองขึ้นมาได้ค่ะ อย่างที่บอกนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเรื่องจิตใจเนี่ย ขอเลยค่ะ ขออย่างเดียวว่าอย่าโทษตัวเอง แล้วก็กดตัวเองลงนะคะ สิ่งนี้อะค่ะพอจะช่วยคุณได้ไหมอะคะ?
ค่ะ อืม อืม อื้อฮือ ค่ะ อืม ก็คิดว่าดีนะคะ ก็คือเหมือนแบบว่า มันก็อยู่ที่มุมมองด้วยเนาะว่า สมมุติถ้าเราไปตั้งชื่อมันว่าเป็น ความล้มเหลว อย่างเงี้ย เราก็อาจจะมองว่า มันคือสิ่งที่ไม่ดี ทางนู้นก็เลยเหมือนแนะนำว่า โอเค อาจจะลองมองอีกมุมหนึ่ง ก็คือจริง ๆ มันก็เป็นประสบการณ์ อย่างงี้ ใช่ไหมคะ?
อา ค่ะ ค่ะ ใช่ อ ค่ะ อันนี้ก็คือถูกมากเลยนะคะ <chuckles>
อืม จริง ๆ มันก็ อืม ก็จริง ก็จริงนะคะ ถ จริง ๆ มันก็พยายามที่จะเหมือนมองแบบให้เหมือนกัน เพราะว่าเราก็ เราก็ไม่อยาก เอ่อ เหมือนกับว่า เอาความผิดพลาดในอดีต อย่างเงี้ย มาทำให้เราเครียด ทั้ง ๆ ที่จริง ๆ มันก็ไม่ใช่ เขาเรียกว่าอะไร เหมือนไม่ได้เป็นจุดจบของโลก <chuckles> ก็คือเหมือนต้องพยายามคิดว่า มันเป็นประสบการณ์ แล้วก็ โอเค มันอาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็ได้ อืม
ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ คือที่คุณพูดมานะคะ ก็คือคุณมีมุมมองที่บวกได้ค่อนข้างดีเลยนะคะ เพราะว่า อยากจะเสริมอีกนิดหนึ่งอะค่ะว่า การผิดพลาดในอดีตอย่างที่คุณบอกอะค่ะ มันไม่ใช่จุดที่ตัดสินชีวิตเราทั้งชีวิตนะคะ เพราะคนเราอะ อ เน้นย้ำเลยว่า คนเราอะผิดพลาดกันได้ค่ะ แต่อยู่ที่มุมมองอะค่ะว่า เราจะเอาข้อผิดพลาดน่ะมาทำยังไง? ก็คืออยากจะแนะนำว่า อย่าเพิ่งตัดสินตัวเอง อย่าพึ่งว่าทำเรื่องเนี้ยมันผิดแล้ว แล้วเราจะผิดไปตลอด อย่างเงี้ย ก็คืออาจจะไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องนะคะ เพราะไม่แน่นะคะ ถ้าคุณลงมือทำไปเรื่อย ๆ อะค่ะ ถึงจะผิดพลาดบ้าง ถึงจะล้มเหลวบ้าง แต่สักวันมันอาจจะประสบความสำเร็จก็ได้นะคะ
ค่ะ อืม อืม อืม โอ้โฮ อันนี้ก็เห็นด้วยมาก ๆ เลยค่ะ เพราะว่ามันก็ มันก็เป็นเหมือนสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นในชีวิตอะเนาะ บางทีเราก็อาจจะหนีไม่พ้นจริง ๆ เพราะอย่างงั้นเราก็ ในเมื่อเราหนีไม่ได้ เราก็อาจจะต้องเหมือนปรับตัว แล้วก็มองอีกมุมหนึ่ง อืม
ค่ะ อืม ค่ะ ใช่ค่ะ อา เข้า ค่ะ
ก็ อืม ค่ะ
เพราะว่า มนุษย์ทุกคนน่ะค่ะ คือ เกิดมาพร้อมความล้มเหลวเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะ ไม่มีมนุษย์บนโลกนะคะที่ไม่เคยล้มเหลวอะค่ะ ยกเว้นคนที่ไม่ทำอะไรเลยค่ะ อันนั้นคือ ถือว่าก็ล้มเหลวเหมือนกันนะคะ ไม่ใช่ว่าไม่ล้มเหลวอะเนาะ เพราะฉะนั้น น่ะค่ะ วันนี้นะคะถ้าคุณ อ่า มั่นใจในตัวเองมากขึ้น แล้วก็เตรียมอย่างที่บอก เตรียมข้อมูลทุกอย่าง เตรียมทุกอย่าง ถึงแม้จะล้มเหลวบ้าง ก็ มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ตัดสินคุณไปทั้งชีวิตนะคะ
อืม อืม ค่ะ ค่ะ อืม ๆ โอ้โฮ ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ รู้สึก มีพลังขึ้นเยอะมาก เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องปกติจริง ๆ อะเนาะ ในเมื่อเราทำ อะไรไม่ได้ เราก็มองอีกมุมหนึ่งเสียเลยดีกว่า อย่างน้อยมันก็เป็นบทเรียนให้เราด้วย อืม ใช่ ก็
ค่ะ อืม ค่ะ อา ค่ะ วันนี้ดี ค่ะ วันนี้ยินดีมาก ๆ เลยนะคะที่ให้คำแนะนำกับคุณไป แล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณนะคะ หวังว่าข้อมูลวันนี้เป็นประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยนะคะ สวัสดีค่ะ
นะ ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ สวัสดีค่ะ